الكلام ده كان في تالتة إعدادي بالضبط، تتخيل تالتة إعدادي شغال في مطعم بتشتغل 9 ساعات، أنت فاهم، وشغال ب1500 جنيه، يعني حرفيًا كنت عبيد، كنت عبد بس عادي ما فيش أي مشكلة. كنت شغال في المطبخ وبتاع وكنت عايز أقول لك يعني كنت باساعد الشيف وباطلع أوردرات وباعمل حاجات كتير يعني كنت باعتمد بيعتمد عليَّ جدًا، لدرجة إن هو ساعات كان عارف أنت اللي هو بيقعد ويسيبني أنا أشتغل، يعني كنت باريحه الصراحة. فالمهم
إمم. ماشي. <laughs> أيوه، أيوه. جميل أوي، كنت شغال مساعد شيف يعني بس ات ات اتعلمتها إزاي والّا دخلت الأول بقى قعدت تتدرج لحد أمَّا وصلت لل لمساعد الشيف؟
حاجة زي كده. آه، ب باجهز. والله بُصّ، ما اكدبش عليك هو اللي ساعدني، بأمانة يعني هو اللي ساعدني ووقف جنبي لحد لمّا إيه، تدرجت فيها شوية. فالمهم جيت في يوم اليوم ده يعني أنا أقول لك بس أنا عملت إيه الأول، ماشي؟ أقول لك أنا عملت إيه وبعد كده أرجع لليوم ده تاني. اللي أنا عملته إن أنا أول ما قبضت الفلوس، عملت إيه بيها، رُحت صرفتها على نفسي، أنا ما خليتش جنيه في جيبي. رُحت جِبت بيه هدوم كله، تخيل! يعني والله العظيم أول ما أخدته رُحت جِبت بيه هدوم كله، أنا جِبت تقريبًا والله أنا ج أنا فاكر جِبت 3 كوتشيهات، جِبت 4 بناطيل، جِبت 5 تيشيرتات، وجِبت ب حوالي 4، 5 قمصان. أنا تقريبًا أخدت القبض كله، بس ساعتها بقى الفلوس كانت فيها بركة، ماشي. بس الفكرة بقى إن أنا ما أخدتش 1500 جنيه، ليه يا باشا؟! أنا واخد الفلوس دي ناقصة 200 جنيه، تمام كده ،حلو كده. خليك معايا بقى أخدتها ناقصة 200 جنيه ليه؟
إمم. جميل. أول ما خدت القبض؟ إمم. أيوه طبعًا. آه. إيه إيه ده، د كانت خصم والّا والّا أنت أنت كنت عارف يعني وواخد بالك والّا ما كنتش تعرف؟
آه. ما أنا هاقول لك كانت خصم ليه، لأن أنا كان في يوم من الأيام أنا يعني فضلت مطبق، يعني المفروض إن أنا الشيفت بتاعي كان شيفت between أو شيفت الصبح كمان، شيفت الصبح يعني كنت باقعد من الساعة ت باروح من الساعة 08:00 أخلص الساعة 16:00 وأمشي، تمام. فالمهم إيه، فالمهم جِه الشيف العمومي قال لي: "في واحد هيغيب فأنا محتاجك في شيفت الbetween" اللي هو من 16:00 ل00:00، حلو كده؟ فأنا قعدت فقُلت له: "طب بشرط، إن أنا هاقعد بس مش هاقدر إن أنا أرجع تاني تاني يوم بسهولة" عايز أقول لك فضلت قاعد للساعة 02:00 كمان يعني فضلت قاعد للساعة 02:00 بجد، فقُلت له: "عشان أنا مش هاعرف آجي بسهولة كده الصبح فإيه، هاتأخر ساعتين، 3 الصبح." قال لي: "ماشي" فالمهم اتأخرت فاتحسبت عليَّ خصم بسبب ان موضوع البصمة. <tsk> فأنا بقى إيه، رُحت للشيف
ماشي. جميل إمم. ي يع يعني هو أنت أصلًا ضحيت و وقعدت شيفت تاني فوق شيفتك، وكنت مستأذن، بس ما حدش قدرك يعني ما ما ما ما جميل.
آه. بالضبط. بالضبط. فرُحت للشيف بقى اتخانقت بقى وبتاع وأصلًا كان آخر شهر ليا يعني أنا خلصت ومشيت يعني ما كملتش، آخر شهر ليا. عايز أقول لك فضلت أروح كل يوم أزن عليهم عشان 200 جنيه والله والله بجد أسبوعين، 3، أسبوعين، 3 بازن على 200 جنيه عشان بُصّ اللي هو وأتحايل عليهم أقول لهم: "أنا محتاجهم،" محتاج مش عارف ال آه والله ومحتاج لدراستي ومحتاج لمش عارف إيه، أنت فاهم قصدي؟ وفي الآخر أخدتهم عايز أقول لك صرفتهم في س في أقل من ر في أقل من ربع ساعة، والله العظيم <laughs> رُحت جِبت بيهم أكل.
يكمل باقي الطقم بقى. <laughs> باقي الطُقمة. إمم. طب طب آآ، أنت كنت بتعمل كده علشان كان سنك لسه صغير مش مش مستوعب بقى إن أنت المفروض تحوّش وكده والّا والّا كنت صح؟ طب و وإيه اللي اتغيّر بقى بعدها؟ هل بقيت بعدها لأ، حريص أكتر وبقيت بتمسك نفسك شوية؟
ما كنتش واعي. بالضبط. آه، طبعًا.

كلام موزون، كلام موزون، وفي فرق كبير جدًا بينهم صراحةً. بُص، البُخل ده زي فيلم الب زي فيلم مسلسل البخيل وأنا، والله بجد. المسلسل ده يعني أنا مهما اتفرّجت عليه بجد أنا عمري ما شُفتش أنا ع يعني هو بيجسّد الواقع في ناس كده على فكرة والله. في ناس كده، في ناس
إمم. أيوه، آه. يعني أنت آه، تع تعرف نماذج كده في حياتك.
آه. يعني هاقول لَك حاجة بُص، البُخل يعني إيه؟ البُخل إن مثلًا يكون معاه 100.000 جنيه، وأول ما حد يشوفني أقول له منين، ده أنا شحّات، أنا مش عارِف إيه، أنت فاهم؟ أقعد أتمسكن وأنا معايا فلوس، وأنا معايا فلوس تكفّيني بُص، ويبان عليّا ال يبان عليّا حتّى يا عم مش لازم يبان عليك إن أنت معاك 100.000 على الأقَل مثلًا يبان عليك إن أنت نضيف. زي ما بيقولوا كده إيه آآ نزيه. عارف أنت حتّة نزاهة كده. إنّما
آه. بالضبط. أيوه، أيوه. أيوه ده حتّى الشخص البخيل، بالضبط. أيوه. الشخص البخيل حتّى بيستخسر إن هو يجيب حاجة جديدة لنفسه، بيستخسر إن هو ين ي ي يطوَّر من أي حاجة عنده ب هو شايِف إن دايمًا لأ، أنا لازم كل قِرش بييجي لي، أشيله وأخبّيه.
بالضبط. بيني وبينَك والله ولا حتّى على نفسه بس، ده على نفسه وعلى أسرته وعلى بيته. عشان كده حرفيًا يعني أنا باقولها لك أهو بجد، الشخص البخيل ده ما ينفعش تعيش معاه والله بجد. تم مش ب مش ب مش على حاجة، بس فعلًا البُخل ده صعب، البُخل ده حاجة صعبة. أو على الأقل مثلًا لو هيكون في نفس البيت يبقى فيه نُص يبقى عارف أنت اللي هو بيت مثلًا يكون فيه واحد بخيل وواحد كريم، أصل اتنين بُخلا في نفس البيت دي هتبقى صعبة، دي دمار. ده هيجيبوا عيال يعذّبوهم بجد فاهم؟ <laughs> هيعيشوا في قَحْط. فيعني تخيَّل الموقف كده، الموضوع صعب جدًا، أنت فاهم؟ على الأقل مثلًا يكون فيه ميزان للكف كده، واحد كريم وواحد بخيل. ده خ ده ال ده البُخل. الكريم ممكن يكون حريص برضه على فكرة. يعني الكريم هو أنت تخُش بيته يكرمك، بس هو بينه وبين نفسه طبعًا لازم يكون حريص عشان يشيل حاجة القرش، على الأقل هيشيل حاجة لو حد جاله، عشان يبان إن هو إيه، مش بخيل، يبان إن هو كريم. فده
إمم. بالضبط. <laughs> آه. ه هيعيشوا في قَحْط يعني. <laughs> أيوه، بالضبط. جميل. أيوه. بالضبط. يعني ب بيعرف يسايس أموره ويمشّي دنيتُه وفي نفس الوقت أي حاجة فايضة معاه ده ما ب ما بيستخسرش إن هو ي ينزّه على نفسه وينزّه على اللي حواليه.
بالضبط. بُص، يعني بالضبط. يقدر يوازن بين كفّة الحاجات اللي هو محتاجها، اللي هي الضروريات، وبين الحاجات الرفاهيات. ال ول الكفّة دي لو اتوزنت، بتبقى بتقدر تطلّع إنسان سوي. بجد، بجد هي هي كفّة، يعني هي كفّة كده للاتنين، ما ينفعش إن أنا أدّخِر كُلّه، وما ينفعش إن أنا أصرف كُلّه، لازم أوازن. هي الموازنة، يعني زي ما بيقولوا كده لازم الموازنة. يعني عارف أنت اللي هو إيه، آمم ما ينفعش إن أنا أبسط إيدي جامد، وما ينفعش إن أنا أمسكها جامد، لازم أوازن بين الكفّتين. يعني
جميل. بالضبط. أيوه، بالضبط كده. وده وده وده اللي أنت اتعلّمته في الآخر من ال التجارب، يعني مرّيت ب ب بتجارب مختلفة و وشُفت نماذج يعني ف فكان بالنسبة لك عارف تقيِّم بقى الوضع. يعني أنت خلاص أ مرّيت بكُل حاجة وشُفت كُل حاجة، ف فأنت عرفت الصح فين وعرفت تعمله إزاي يعني.
بالضبط.

والله بجد أنا كنت باعمل كده، عايز أقول لك بصّيت في جيبي ما لقيتش فلوس، أخدتها مشي، تخيل أنا خدتها مشي، حرَّمت، قُلت والله العظيم لو معايا إيه ول هافضل مش هاصرف تاني مش هاصرف بال بالهبل اللي أنا باعمله ده، دي ممكن يمكن حرَّمت منه.
آه. إمم. <laughs> جميل، يعني م ممكن موقِف صغيّر رغم صُغره و و وموقف بسيط جدًا، ولكنه غيّر لك بقى يعني استراتيجية حياتك، يعني خلّاك بقى ت ت تاخد الأمور بشكل جدّي أكتر في موضوع الفلوس ده.
غيّر لي مفهوم. أيوه وأقول لك وأقول لك كمان الموقف ده مش من وأنا صغيّر حتى ياريتني وأنا صغيّر، الموقف ده من قريّب، يعني من حوالي من حوالي مثلًا يعني قُل هو مش قريّب برضو بالنسبة للموقف ده، يعني حوالي فاهم سنة، سنة ونُص كده يعني الحدود دي، كنت برضو متخرَّج، يعني كنت متخرَّج، و <tsk> فاللي هو أنا م ما حسيتش بنَفسي، ما حسيتش بنَفسي كده وأنا باتسرسب في الفلوس كلّها، فيعني فهمت بقى لأ، أنا مش هافضل إن أنا أصرف فلوسي كده، إن أنا مثلًا أي حاجة نِفسي فيها أروح أشتريها، ما أنا كده ما حرفيًا بُصّ، مؤمِن بحاجة أنا هاقولها لك بجد، ال يعني يقول لك إيه، يقول لك "الإنسان لا يملأ فاهُ إلّا التراب"، يعني إيه لا يملأ فاهُ إلّا التراب؟ يعني مهما ياخد ومهما يوصَل عمره ما هي عمره ما هيستكفي، فأنت مهما تاكل
آه آه. إمم. أوكي. إمم، بالضبط، ي يعني مهما صرَفت و أيًا كان، برضو لأ أنت مش هتحس إن أنت اكتفيت.
خالص. خالص، خالص، الإنسان كده هو هو ال هو ال اتخلقنا كده.
ف ف فالأحسن إن أنت تفكَّر لمستقبلك وتحوّش بقى شوية.
بالضبط، فبقيت إيه مثلًا أنا بييجي لي مثلًا قبضي، بقيت باخد قبضي مثلًا ولنفرض أنا باخد 5000 أقوم محوّش منهم 4.5 وال500 دي أصرفها، أنا بقى أقسّم حالي بقى على ال500 جنيه، أنا أروح مواصلات بقى للشغل، آكل منها، مش عارف أشرب منها، أعمل إيه، ال500 جنيه تكفوني لحد آخر الشهر، مش هاصرف جنيه، وعشان أحسب يعني عشان يعني أضمن، بُصّ ده في حالة إن أنا عايز أحط فلوسي في حاجة، يعني مثلًا الشقّة بتاع كده، فأقوم واخدهم ورايح أشتري بيهم حاجات للشقّة وأرميها في الشقّة، فاهمني؟ أبقى عشان ما عشان ما ارجعش إيه، ما ارجعش أصرف منهم.
جميل. إمم. ماشي. إمم، جميل، بقيت بقيت خلاص يعني حاطط حاطط هدف معيّن لنَفسك وبتحاول بقى تبنيه، يعني بت بتحاول تبني حياتك فعشان ما تصرفش فلوس كمان بقيت أول بأول بتروح تشتري حاجات هتفيدك بعدين.